طبعًا، بُصّي هو فكرة المُخاطرة في الشُغل موجودة طول الوقت، وعشان كده ما حدش فينا يضمن بُكرة فيه إيه، والله اللي بيشتغل موظف، اللي بيشتغل صاحب عمل، ما حدش فينا ي يضمن بُكرة فيه إيه. فأنا لمّا كنت بادخُل أيوه كنت باخاطر طبعًا باخاطر ما هي المُخاطرة دِيّة زي ما فيها خسارة فيها مكسب، ولكن أنا كنت باحاول أتّبع بعض ال القواعد الأساسية، زي إن إزاي أنا أقلِل ال ال المصاريف، يعني أي مصاريف ممكن أقلِلها، أقلِلها. يعني المعادلة هنا مش فكرة إن أنا هاعمل إيه في إن ما فيش شُغل أو ما فيش فلوس، ما هو أنا النهارده لو أنا باحافظ على الموارد بتاعتي قدر الإمكان، لو أنا باقلِل مصاريفي قدر الإمكان أصبح كده دَخلي هيبقى زيادة مش هيبقى بيقِل حتى لو هو تأثّر وقَل بطبيعة الحال فأنا على الجانب الآخَر أنا بالفعل أصلًا بإيه، باقلِل ال ال النفقات، تقليل النفقات ده بيسهّل عليَّ كتير جدًا، وبيقلِّل عليَّ كتير جدًا حتة الload الخاص بإن أنا لو في أي وقت من الأوقات فقدت الشُغل فأنا بالفعل أنا عايش على مستوى مخفض في الميزانية العامة اللي أنا باستخدمها، فحتى يبقى في مجال للإدخار.
إمم. تمام. إمم، تمام. إمم. امم، تمام، ش صح. امم، صحيح، صح. اهم. آه، جميل. امم. امم. إمم. بالضبط. امم. آه، آه. أيوه. حلو.

كنت عايزة أسألك لو آآ لف للحظة فقدْت شُغلك مثلًا، بتتصرّف إزاي في حاجة زي كده؟
والله بُصّي، أنتِ يعني آآ سألتيني سؤال خلّاني أسترجَع آآ قِصّة كبيرة جدًا وخطيرة جدًا أنا مرّيت بيها، والحقيقة أنا اتعلِّمت منها كتير جدًا، جدًا، جدًا، إيه هي بقى القصة ديّة؟
آه. جميل. أيوه.
آآ أنا في وقت من الأوقات آآ كان عندي شُغلي الخاص أو قبل ما يبقى عندي شُغلي الخاص، كنت باشتغل الأول آآ في مكان ما، والحقيقة ما كنتش ما كنتش حاسس إن أنا يعني في استقرار بالنسبة لي وكنت دايمًا بابقى خايف من فكرة إن أنا في يوم من الأيام الشُغل ما يبقاش موجود في أي لحظة أيًا كانت آآ من غير أسباب من عندي، ممكن تكون أسباب ليها علاقة بالشُّغل. فمن هنا بدأت أفكّر إزاي يبقى عندي شُغلي الخاص بيّا، وفعلًا آآ سِبت الشُغل اللي أنا كنت فيه وفعلًا آآ يعني عملت شُغل خاص بيّا والحقيقة الشُّغل بتاعي ما شاء الله يعني مِشِي كويس بعد فترة طويلة وفعلًا كنت طول الوقت خايف من من فكرة المُغامرة أو من فكرة إزاي أقدر أغامِر وأدخُل في شُغل جديد وممكن برضه نقطة ومن أول السطر وأرجع لنقطة الصفر تاني. فما كانش عندي غير حَل وحيد غير إنّي إن أنا لازم آخُد التجربة.
جميل. اهم. تمام. حلو. جميل. ما شاء الله. آه. أكيد، أكيد، إمم.